Да, ну вот это классная, кстати, история. Я бы купила такую вещь, если бы возврат вот был, потому что я помню, еще когда-то давно я купила на "И Бэе" футболку, и там было написано, что новая. А когда она ко мне пришла, ну, я увидела, что она какая-то, ну, не выглядит свежей, то есть я не уверена, что ее кто-то носил, но, м, видно было, что она какая-то странная. Вот, и я потом, кстати, написала им, посмотрела, там было написано: "Невозможно вернуть". То есть я не заметила, когда покупала, а они наврали, что она идеальная, и я теперь как-то боюсь покупать, потому что и деньги я потратила тогда, и вернуть ничего не удалось. Вот не знаю, какие это такие у меня не очень хорошие ситуации были.
Мгм. Мгм. Окей. А, да-да-да. Ага. М, понимаю. Да. Ну, ты знаешь, у тебя был такой опыт 1 раз. То есть этот опыт тебя научил, но это не означает, что все такие продавцы, у всех, а, свои требования, то есть нужно в каждый раз, прежде чем ты что-то выбираешь и смотришь, надо ещё раз посмотреть, а, возможность обмена. То есть все твои отцы твои права, а а они есть, они есть, только не у всех продавцов.
Мгм. Мгм. Просто повнимательнее, да, нужно быть? Ну да, возможно, и последую твоему совету, почему нет. Если классные, стильные вещи, я всегда за. Если какая-то скидка, почему нет? И обязательно буду смотреть на распродажу больше и ждать вещи по доступным ценам, а не тратить все деньги сразу. Да, спасибо большое за твои советы.
Да, да, действительно, повниматель надо посмотреть. М. Распрода тут. Да, то есть надо немножечко тут себя А, так сказать, чтобы, ну, я подожду немножко, если действительно хочешь купить дорогую вещь, дорогую, такую брендовую, стоит иногда подождать, а, если у тебя есть что другого носить, подождать. Так себя Ам, м. Такую вот дисциплину себе сделать.